Nói chung cũng cũng cũng kìm nén nhiều lần. Thế nhưng mà cũng có một lần thì mình cũng nhắn lại, ờ, mình cũng nhắn lại là để muốn yêu lại đấy. Thế nhưng mà mình bị từ chối nha. <laughs>
Ừm. À. Ồ, ôi này <laughs> bất công nha, bất công nha! Hồi xưa bạn ấy, kiểu, đề nghị yêu lại thì bạn chấp nhận xong rồi cuối cùng bạn đề nghị thì bạn ấy từ chối nha. Bất công! Lúc đấy cảm xúc của bạn thế nào? Ờ, thấy quê hả? <laughs>
<laughs> Ừ. Quê ơi là quê đi được đây này. Đấy. Quê quá trời quê luôn ấy đấy bị ừm, lại bị từ chối đấy! Mình thì mình cũng nghĩ là lúc ấy nhá, mình mình quay lại thì mình cũng nghĩ là, ờ, chắc là ngày xưa mình cho họ cơ hội rồi thì chắc hẳn bây giờ họ cũng phải cho mình cơ hội chứ. Ờ. Thế ai ngờ đâu, lúc mà mình, ờ, mình mình chỉ nhắn thực ra là lúc mà mình quay lại mình chỉ nhắn tin thôi chứ mình cũng như không thể hiện được bài hát nào, cũng may không thể hiện bài hát nào đấy, chứ không thể hiện xong chắc vẫn câu trả lời vẫn là không thôi. Ừ, quê hơn. <laughs>
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, xong rồi lại còn càng quê hơn, đúng không? <laughs>
Đấy. Thì cũng chỉ nhắn tin bảo là cũng nói chuyện về vấn đề đấy thì xong rồi bảo là "Mình có thể là quay lại được không anh?" Thế nhưng mà bạn ấy lại từ chối đấy. Bạn ấy bảo là, kiểu như là, ừm, kiểu, nghĩ nghĩ là không nên rồi các thứ ấy. Trời ơi!
Ừm, ừm. Ờ. Rồi, thôi thôi thế thì cũng, gọi là, đã cố gắng hết sức rồi, đã cố gắng đề cứu vớt cái mối quan hệ đấy rồi nhưng mà nếu mà không được thì thôi. Ờ, bạn đấy cũng thử Ừ, chắc chắn rồi, ừ, ừm.
Nhưng mà nói chung là vẫn tổn thương, nói chung là mình vẫn tổn thương rất là nhiều và vẫn làm cho mình, kiểu, rất là, kiểu như là, không dám nghe lại những cái bài hát của Tuấn Hưng nữa. Đặc biệt là bài "Tìm Lại Bầu Trời," <laughs> mất 3 năm trời. Đó.
Ừm, cũng phải mất 3 năm. <laughs> Ờ, mất 3 năm. Thế còn bây giờ thì sao? Cái cảm xúc bây giờ khi mà nghe lại nhạc Tuấn Hưng hay là nghe lại cái bài hát đấy thì có còn, gọi là, cái cảm xúc bồi hồi khi mà nhớ về mối tình đầu không? Hay là bây giờ nghe một cái là vô cảm luôn rồi, bởi vì là đã có người yêu mới và có một cái mối quan hệ mới rồi.
Đúng rồi, nghe bây giờ là vô cảm luôn. <laughs> Bây giờ là là em giờ đây đã có một bầu trời mới rồi. <laughs>
À, đấy, <chuckles> quan trọng là phải có mối quan hệ mới, đúng không? <laughs> Ừ, thì đấy, nghe lại thì cũng không nhớ lại cái bầu trời cũ nữa, đúng không?

Ôi giời ôi, lúc ấy nhá, vừa mới cất giọng lên là, kiểu như là, cái đoạn đầu của bài hát ấy, nó, kiểu: "Anh khóc, vì giờ đây anh đã mất em rồi." "Anh khóc, vì giờ đấy em đã xa thật rồi." ấy. Ôi giời ơi, mình nghe cái đoạn ấy thôi mà á, bắt đầu là là là tim mình bắt đầu là đập thình thịch, thình thịch rồi, bắt đầu là mình r rất là run này. Xong rồi, kiểu, nó bị bối rối ấy, kiểu, bắt đầu bối rối xong rồi là không biết là phải làm gì. <chuckles>
U là trời. <laughs> Trời ơi! Ồ, chia tay. <chuckles> Wow! Ừm. Lúc đấy là cũng không biết phải làm gì, đúng không? <chuckles> Nhưng nhưng mà lúc đấy là bạn có buồn không? Bởi vì tự nhiên là, kiểu, ngay từ những cái đầu tiên ấy, nó đã nói đến cái việc là, ừ, hai người đã chia tay, hai người bây giờ không có còn ở bên cạnh nhau nữa ấy. Thì lúc đấy là cái cảm xúc của bạn thế nào?
Ừm. Thì cũng buồn, mà mình lúc ấy là cũng, kiểu như là, à, cảm thấy là rơm rớm nước mắt lắm rồi đấy! Kiểu, đang buồn tự nhiên nại đi hát cái bài này, xong rồi lại khơi gợi lên cái, ơ ừ, khơi gợi lên cái cảm xúc của của mình ấy. Mà vấn đề là nó ở d trước mặt rất là nhiều người, thành ra là mình sẽ bị rất là nhiều cái cảm xúc nó trộn lẫn ấy. Vừa là đang buồn buồn này, xong rồi lại, kiểu, cũng ngại ngại này, xong lại bối rối này, cũng không biết là mình phải phải, ờ, cảm giác thế nào đối với họ ấy. Nhìn thì cũng không dám nhìn, kiểu như thế. Ờ, thế xong là đến cái đoạn điệp khúc xong rồi là á: "Vì trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn, anh biết" ấy, "Nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh." Như kiểu ừ, xong rồi mình mà há hát cảm động lắm, xong rồi ông cái mặt ông ấy, kiểu như là, á, nghe nhìn, kiểu, đau khổ lắm. Mình nhìn mình cũng thấy, kiểu
U là trời. Xong lại còn giữa bao nhiêu người. <chuckles> À. Thấy ngại, đúng không? <chuckles> Ừm, đúng rồi. Ờ. Ờ! <laughs> U là trời. Ừ. Ừm, chắc là dồn hết cảm xúc rồi để hát đấy. <chuckles>
Ừ. Mình cũng thấy, kiểu như là, cũng bồi hồi lắm cơ. Xong mình cũng nghĩ, mình bảo là "Trời ơi, không biết hát bài này là có có ý, ơ, có ý định gì đây? Có mong muốn gì đây?" Ờ. Đó.
Ừ, có dụng ý gì không? Ờ, có muốn kết nối lại hay là như thế nào? <chuckles> Ừ, thế xong rồi cuối cùng thì về sau là là bạn có, kiểu, gọi là, nói chuyện hay là có một cái gì đấy để tìm hiểu kỹ hơn là tại sao mà cái bạn đấy lại hát cái bài đấy, và dành tặng cho bạn trong cái dịp đấy không?